Alors, il y a quelques mois, heu, j'ai vécu un peu, un, voilà, je sais pas si on pourrait dire que c'est un trauma, mais vraiment quelque chose qui a qui a qui a un peu bouleversé ma vie et qui a qui m'a qui m'a vraiment, heu, choqué, profondément choqué. Et, heu, du coup, heu, je me suis dit, heu: «Heu, bah, c'est le temps de changer».
Mmh mh. D'accord.
Heu, parce que, heu, suite à à ce qui s'est passé, heu, ça m'a fait réaliser que j'ai pas été tout le temps, enfin, j'ai pas été la personne qui prenait la direction que j'avais envie de prendre
D'accord.
et, heu, du coup, heu, je me suis dit: «Bon, bah, c'est le moment de changer et de prendre du temps pour soi-même. Tu vois?»
D'accord. Ah. Alors alors déjà, je suis désolé qu'il y ait quelque chose qui soit passé dans ta vie. Et et puis, c'est super, heu, que, ben, tu as dé tu as décidé de, justement, bah, changer certaines choses. Hem, alors, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur, heu, bah, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. s Alors, c'est suite un peu à une relation qui me tenait enfin, que que je tenais vraiment énormément. C'était vraiment quelque chose de de de de super, heu, précieux pour moi et et j'étais vraiment, heu, voilà, investi. Mais, heu, cette rupture a fait que, heu, hem, ben, elle m'a fait un peu réaliser que j'étais pas, heu, de toute façon, je je prenais pas la la bonne direction, le bon le bon chemin.
D'accord. D'accord.
Et heu, du coup, là je suis en f je suis un peu en phase de grosse reconstruction. Mais, c'est extrêmement difficile de trouver un sens. Parce que, tu sais, c'est un peu comme si, heu bah, tu avais pris une la la mauvaise route toute ta vie. Et là, tu changes de tu changes un peu de cap, tu changes de route, mais mais tu es su bah, en fait, tu es tu es sur le route tu es sur une route, mais tu sais pas où tu vas. Donc, c'est c'est là où il y a une perte de sens, tu vois? C'est genre: «OK bon j'ai changé de chemin maintenant, heu, c'est quoi le sens de tout ça? où est où est-ce que ce ce chemin-là va va me mener?» tu vois? C'est et c'est là où je suis perdu.
Mmh mh. D'accord. D'accord. D'accord. Et et heu, hem, du coup, pour toi c'est-à-dire que là, heu tu t'en tu es tu as envie de changer? Donc, on est bien d'accord là, tu parles vraiment de de changer, heu, ta ta personne de de ta manière d'être, ta manière de vivre, c'est ça?
Oui! Voilà, donc, changer, heu, heu, mentalement, heu, changer, heu, voilà, perso personnellement et changer aussi professionnellement, donc, voilà. Tu sais vraiment une une re-fondation totale. C'est-à-dire c'est comme si t'ét tu tu démolissais un un un building et que tu tu reconstruisais tout, heu, depuis le début, en fait, tu vois? Sauf que sauf que si on garde l'image, je ne sais pas quel, heu, quel genre de building j'ai envie de construire et avec quels matériaux, heu. Heu, tu vois? Donc heu j ch j'en j'en suis un peu là. Donc, il y a un changement de direction ça, c'est sûr. Par contre, heu, bah, maintenant la la question c'est heu, <blows air> et des fois tu tu te poses la question: «Mais à quoi ça sert tout ça, heu? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'obstine?» enfin, heu, je me fais du mal pour rien, alors que j'ai pas envie de reprendre non plus le chemin que j'avais pris avant, tu vois?
OK. D'accord. Je comprends totalement, ouais. D'accord, non mais je comprends totalement. Et d'ailleurs, c'est c'est une super, heu, super chose que tu as envie de changer. Il faut changer, il faut, heu, évoluer dans la vie. Et hem et a alors, est-ce que tu peux m'en dire plus, un petit peu, sur, donc, heu, hem, bah, le le chemin que tu avais pris avant et en concrètement, bah, qu'est-ce que tu aimerais changer? C'est-à-dire que si aujourd'hui, heu, bah, tu as envie de changer, c'est forcément que tu as envie de te tourner vers quelque chose de, heu, bah, de de qui qui te paraît meilleur, en fait. Et et est-ce que tu pourrais dire est-ce que tu pourrais savoir, heu, bah, qu'est-ce qui est, heu qu'est qu'est-ce que tu penses qui est meilleur pour toi?
Mmh mh. Mmh mh. Déjà, au point de vue professionnel, tu vois, j'ai beaucoup, heu, beaucoup de fois dans ma vie, j'ai j'ai été de de boulot à un autre, sans vraiment rester. Heu, tu vois, je je pense pas que je dois avoir rester plus d'1 an dans une boîte, par exemple. Fallait toujours que je sois toujours en const... en en en changement, heu, constant parce que, voilà, à chaque fois je m'ennuyais ou alors j'avais pris un boulot qui était pas forcément, enfin, heu parce qu'il y avait une place de dispo, alors je l'ai pris, mais c'était pas forcément moi, tu vois? Donc, heu, c'était aussi peut-être pour acquérir un petit peu plus de compétences, mais heu, mais d mais à à à à force, tu sais, de changer tout le temps, changer tout le temps, à un moment donné tu te dis, bah bah tu es perdu puisque, heu, tu sais plus ce que tu veux au fi au final. Heu, c'est comme si tu avais un un un menu de restaurant, tu as des pages et des pages de, heu, tu sais de plats, mais, heu, tu les tu les peut-être que tu les as tous goûté, peut-être qu'à chaque fois tu changes de plats, mais au final, bah, tu sais plus quoi tu sais plus quoi prendre, puisque c'est c'est et c ouais, c'est là où j'en suis aujourd'hui.
OK. D'accord. OK. Oui. OK. D'accord. Oui, je comprends, ouais. Et et heu OK d'accord. Et et du coup, là ton objectif ça serait heu, hem, alors, je sais pas, tu me dis si je me trompe, hein, mais d'après ce que tu me dis, tu aimerais peut-être avoir une carrière un peu plus stable, c'est ça?
Alors une carrière qui est plus stable, mais, heu, ça c’est pas un problème pour moi, je suis sûr que je peux trouver une carrière. Mais, alors stable, mais, aussi qui me correspond, tu vois? Plus une carrière où vraiment, heu, je je je je choisis un un boulot qui qui est tiré du chapeau et qui me corres enfin, voilà, qui qui m'aligne pas ou qui m'inspire pas du tout, tu vois? Ça c'est ça ça doit être terminé, tu vois?
OK, d'accord. Oui bien sûr oui. Et et heu et qu'est-ce que tu cherches justement dans dans dans un métier, bah, qui qui te parle en fait, qui te correspond? Ce serait quoi un petit peu tes tes critères?
Mmh mh. Bah, écoute, c'est un peu vague hein. Je, heu, je suis encore, heu, vraiment, heu, flou sur la question. Parce qu’à chaque fois je me dis: «Oh, ça, ça pourrait être intéressant.» puis après, je me dis: «Oh non, en fait», tu vois? C'est heu je sais que j'aime beaucoup, heu, la créativité, j'aime beaucoup inspirer les gens, tu vois? J'aime beaucoup, heu, heu, le fait, qu'il faut être dans l'action, il faut j'aime beaucoup aussi le leadership, tu vois? Mais, tout ça rassemble ensemble, j'ai j'ai pas, heu avant j'avais fait une école de cinéma
OK. D'accord.
donc, tu vois, au début je pensais que, ça allait être, heu, une bonne piste puisque, tout ce que je t'ai dit ça peut re regrouper le, heu un une position de, heu, de réalisateur ou de metteur en scène, par exemple, tu vois? Mais, heu, mais, j'ai perdu un petit peu cette créativité, cette, heu je sais que j'ai envie de quelque chose de créatif, mais il y a il y a rien de de créatif qui sort de moi, tu vois? J'ai perdu un petit peu de créativité. Et du coup, je sais que, bah, c'est là c'est là où ça devient compliqué. Parce que, heu, bah, je je trouve pas quelque chose, heu, qui qui qui pourrait correspondre à à ce que je veux en ce moment. Et et tout ça, ça a plus de sens quoi, tu vois?
D'accord. OK. Oui, bien sûr. Non mais je comprends totalement. Hem, alors déjà, c heu, c il y a une bonne chose dans dans tout ce que tu as fait. C'est que, bah, justement, tu as tu as fait plein de de jobs différents. Donc heu, même si aujourd'hui, tu sais pas forcément, heu, qu'est-ce qui quel métier te plairait vraiment, quel métier te correspond, au moins tu sais, heu, peut-être, heu, quel métier, heu, tu ne veux pas faire. Donc, heu, déjà ça, c'est un super point. Et tu m'as parlé, donc, de, heu d'un métier où, heu, bah, voilà, il y a de la créativité, heu, inspirer les gens, il y a de l'action, du leadership. Hem, alors c'est c'est super, hem, mais là c dans ce dans dans tout ça ce que tu pourrais faire, c'est un petit peut faire une liste, heu, de priorités. Donc, parmi tout ça, qu'est-ce qui est le plus important, heu, heu, dans dans un futur métier? Donc, est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est le leadership? Ou est-ce que c'est vraiment le fait que par exemple, heu, heu, il y a de l'action, heu, vraiment tous les jours?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Et ben, je pense que moi, pour moi, quand je dis créativité, c'est-à-dire qu'il faudrait que toute enfin, faudrait que ça soit, heu, quelque chose qui st qui te stimule le cerveau. Mais, aussi, où tu te dis: «Bah, c'est pas tous les jours la même chose.» tu vois? Pour éviter de de, tu sais, de tomber dans une espèce de routine où tu fais toujours les mêmes tâches et cetera et cetera. Donc, tu vois l'idéal c'est qu'il y ait quelque chose, heu, heu, ouais, quelque une phase de création tous les jours avec, heu, avec quelque chose de nouveau et heu, que t que tu es toujours con constamment en train de de changer, de faire évoluer, de développer. Hem Mais mais ça, j'ai du mal à trouver, à être à être plus précis sur la question, tu vois? Parce que je je sais vraiment pas quel, heu, quel métier pour pourrait faire ça, tu vois, et j'ai pensé aussi à créer un propre métier à partir de de, heu, de mes aspirations, mais j'ai vraiment, tu vois, 0 idée. Je sais vraiment pas quoi, heu. Heu, je pense qu'aussi, il y a une perte, un peu, de motivation derrière tout ça, tu vois? C'est c'est vraiment très compliqué.
D'accord, ouais. Mmh mh. Oui, non, mais bien sûr, je comprends totalement. Et heu, don donc, là, en fait, tu es tu es en train de me dire que, vraiment, tu as tu as 0 idée. Hem, mais, heu, est-ce que tu as tu aurais pas peut-être juste, hem, bah, tu sais, un métier qui qui pourrait te correspondre? Parce que c'est vrai que, bon, des fois on pense à certaines choses, mais on va pas vraiment creuser plus profond que ça. Heu, est-ce que il y a pas un métier peut-être, heu, bah, qui pourrait t'intéresser, mais bon, tu y as jamais vraiment plus pensé que ça?
Ouais. Mmh. Mmh. Non, vraiment, j'ai j'ai j'ai pas, heu, je connais pas une, heu une heu, une filière, heu, enfin, ou un job ou quelque chose qui fait que, tous les jours, c'est différent. Heu, en fait, c'est difficile de connaître tous les métiers du monde. Tu sais, tu es quand tu es enfant, tu es un peu conditionné à ce que, heu, voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Heu, médecin, pompier, heu, toutes ces tous tous ces trucs-là et heu, du coup, heu, tu te dis, bah, c'est vrai qu'il y a d'autres métiers qui existent, mais tu les connais pas forcément. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais je je je je je vois totalement et et, heu, là, en vrai, c ce qui est bien dans cette situation, c'est que, au moins, t tu sais, heu, bah, ce que ce que tu veux. Enfin, d'une certaine manière, tu sais quand même que, voilà, il y a cet aspect créatif et tout que que tu veux vraiment. Hem, donc, en fait, vraiment, ce qui ce qui te manque, c'est vraiment juste le, heu, l'aspect, heu, bah, ma connaissance des métiers qui répondraient à ces critères là, c'est ça?
Ouais, voilà, tu vois, je pense que s'il y avait une petite liste de métiers ou, heu, que peut-être que tu pouvais cocher avec un petit peu, bah, toi ce que tu as, heu, ce qui ce qui ce qui pourrait enfin, avec les critères que tu souhaites, ça pourrait être, heu, ouais quelque chose d'intéressant tu vois? Avec vraiment des une liste de métiers que, heu, que t que bah ouais que je connais peut-être pas forcément et qui qui pourrait être, heu, quelque chose de de sympa, aligné avec moi mais, heu, mais là je sais pas comment faire, tu vois?
Oui. Oui, bien sûr, non, mais je comprends totalement. Mais, hem, alors après, heu, aujourd'hui on a vraiment la chance d'avoir plein d'outils justement pour ça. Hem, alors, premièrement juste, heu, truc le plus simple, c'est vraiment juste internet. Heu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu tu vas sur internet, tu tu vas sur Google ou quoi et puis tu, heu, tu tapes, heu, on va dire, tes critères de recherche, hein, tu juste tu tapes, heu, voilà, heu, ben: «métier avec créativité», tac, et Google va sûrement te sortir une liste de métiers, heu heu, qui te sont, heu ah heu, qui te correspondent. Ou ou alors, heu, moi ce que je enfin, ce ce que les gens ils font, heu heu, d'habitude, hem, ce qui est assez nouveau, c'est par exemple de aller s heu, consulter une une IA par exemple ChatGPT et, heu, d'aller directement demander, heu: «Bah, voilà je cherche un métier, heu, avec telle et telle chose dedans, heu, est-ce que tu peux me faire une liste de propositions, heu heu, de ou de métiers, heu, incluant tout ça?».
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, c'est vrai c'est vrai, j'ai j'ai jamais pensé à ça tu vois je heu, c'est marrant parce que, heu, dans la génération où j'ai j'ai j'ai j'ai vécu, il y avait pas encore l'IA, et tu sais, tu es un peu conditionné à t à ta conseillère d'orientation, heu, et qui qui t qui essaie de te guider mais pas forcément, heu, dans dans les bonnes directions. Mais c'est vrai que maintenant ouais il y a l'IA, heu heu, pourrait, heu, pourrait être un atout, heu heu, bah, assez bénéfique puisque, heu, honnêtement, très honnêtement, j'ai j'ai j'ai j'ai pas pensé à ça et je pense que c'est vrai, ça pourrait être une très bonne idée en tout cas de d'avoir une «discussion», entre guillemets avec l'IA qui peut m'orienter sur des métiers que j'ai pas forcément connaissance, tu vois?
Mmh mh. Oui. Oui! Bah, oui, clairement, enfin, c'est quelque chose de de, comme dit de d'assez nouveau, mais c'est clairement un outil qui peut nous aider, heu, sur plein d'aspects, heu, notamment ça. Après bien sûr, si tu si tu as accès à une c à un conseiller d'orientation c'est c'est c'est aussi une possibilité, ouais.
Mmh, non mais clairement l'IA, non, parce que justement la conseillère d'orientation m'avait pas forcément aidé et je pense que l'IA peut-être a plus de panel avec, heu, beaucoup de beaucoup d'idées de métiers. Donc écoute, merci à toi, je vais m'empresser de de faire ça assez rapidement.
Oui. Mmh. Il y a pas de souci.